لأ بدأت طبعًا، بدأت أعرَف إن يعني، إن في ناس ما ينفَعش نتخانق معاهم ودي كلمة اتقالِت لي على طول، إن يعني في ناس ثابتة كده، كده، في حياتنا ما ينفعش نتعامل معاهم بالأسلوب ده، ولازم تكون النِّقاش أبقى عارفة إن في الآخر الخناقة دي إحنا بنتناقش مع بعض أو بيكون سبب إختلاف وجهات نظر أو أيًّا كان لازم أبقى عارفة إن يعني نتقبّل إزاي إن إحنا وجهات نظرنا مختلِفة ونوْصل لنقطة وسط عشان الدنيا تمشي، لكن مين بقى هيعلّي صوته أكتر ومين صوته أعلى من التاني فإحنا كده مش هنوصَل لحاجة يعني، ما هو كل الناس تعرف تعلّي صوتها لأعلى حاجة يعني. طَب وبعدين هنخسَر بعض وخلاص والكلام ما بيتنساش يعني دي فعلًا أنا كنت فاكرة إن أنا اللي هاقوله ده بيتنسى لأ، في كلام كتير أوي أنا باقوله وبابقى عارفة إن اللي قدامي عُمره ما هينساه وأنا ما عرفتش ده إلّا متأخر. فبالاقي إن هو لأ بيجرَح اللي قدامي.
لغاية توْصَلوا لنقطة بالضبط. إمم. صح اللي هو م ممكن ممكن ممكن ز زي ما قُلتِ كده، ممكن كلمة مثلًا صغيّرة كده تتقال وقت زعَل كده، ممكن تبقي أنتِ أصلًا مش قاصْداها لكن ممكن ال ال اللي بيسمَعك ده يكون أصلًا هو متضايق من حاجة تانية في حاجة فدي الكلمة دي لمَسِت كده معاه فعلِّمت معاه حتى لو أنتِ مش قاصْداها بس ممكن تسيْب جرْح كده، بعدين يعني أو آآ، طَب أنتِ أو آآ قولي لي طَب أ أنتِ عملتِ إيه بعد ما بتقولي أنتِ أنتِ يعني ابتديتِ تاخدي خطوات أو كده، طَب يعني مثلًا يعني مثلًا بتحاولي تفكّري نفْسِك مثلًا لما تيجي مثلًا آآ وأنتِ متضايقة أو حاجة زي كده تفكّري فيه، تحسّي إن أنتِ لأ، يعني تهدِي آآ، مثلًا أنتِ دايمًا، أنتِ قُلتِ مع مع مامتِك على طول، بتتكلّمي معاها فال يعني معظم الوقت لما بتيجي تتكلمي معاها بتبقى بتزعّقي وكده مثلًا آآ قُلتِ لي مثلًا، تقول لِك حاجة، تفكّرك بحاجة زي تفوّقِك كده اللي هو، اللي هو تاخدي خطوة لورا والّا خطوات إيه اللي عملتيها؟
بالضبط. لأ دي حقيقة فعلًا. إمم. لا هي ماما كانت تقول لي إن هي دايمًا كانت برضه عَندها نفْس المشكلة دي في أول الجواز، وإن هي دايمًا كانت بتتخانق وما بتشوفش قُدّامها، بس هي بتقول لي إن من أول من أول ما كُنت باتخانق بالزيادة ده أنا لقيتِك وأنتِ صغيرة بتقولي لي يا ماما أنتِ عصبية أوي وإحنا بنضايق منِّك في حاجة زي كده وأنا كنت صغيّرة، آه كنت عيِّلة بقى يعني، كنت في إبتدائي ساعتها كنت باتضايق إن ماما على طول بتتعصّب. فبتقول لي أنا ساعتها رُحت فعلًا جلسات كده زي حاجة يعني جبت كُتب واتعلّمت إزاي أقرا يعني إزاي أهدى واتعلّمت برضه في نفْس بالضبط.
إمم. <giggles> شوف مين بيتكلّم، يعني أنتِ كنتِ بتتكلّمي وأنتِ صغيرة ولمّا كبرتِ بقى، آه. <chuckles> آه. آه اللي هي دوّرِت دوّرِت إزاي مثلًا تهدّي من نفْسها وكده.
وفعلًا ت اتكلّمِت مع دكاترة يعني في الحوار ده إن هي إزاي تكون أهْدى في طريقة التعامل، بتقول لي من ساعتها وبقِت واخدة المواضيع أهدَى من كده، فبتقول لي الفكرة في إن الواحد يطوّر نَفسه، مش مش عِيب إن الواحد يبقى عارف إنه هو ساعة الزعل ب مثلًا بيقول أي كلام أو بيتخانق over
إمم. آه، او إن إن هي رقم رقم 1 إنِك تحسّي إن أنتِ عَندِك مشكلة، يعني دي رقم 1 فعلًا، تحسّي إن أنتِ عندِك مشكلة في الموضوع دَوّة ولازم تعالجيها، يعني أول حاجة عشان -عشان تغيّري لازم تعترفي بالمشكلة عندِك. بالضبط، تعترفي بالمشكلة لأنِّك لو شُفتِ إن أنتِ على طول على حق وكده أصلًا وده العادي مثلًا أو كده، مش مش هتغيّري ال طبيعتِك.
بالضبط، الِاعتراف بِالحق فضيلة.

بالضبط، فأنا وبعدين بابا عاقل أوي، يعني بابا عاقل جدًا جدًا، وطريقته هادية في الكلام و وكده ف فاللي هو مش مش مش باعرف آخد وأدّي معاه في خناقة بصراحة. يعني أنا فاكرة في مرّة أصلًا كنت متخانقة مع جوزي خناقة كبيرة
إمم. إمم. إمم. لأ هو آه، طيب استني بس هاسألِك في الحتة دي هو آآ أنتِ في الأول أصلًا يعني أنتِ آآ ما بتحبيش تتكلمي مثلًا زي ما أنتِ قُلتِ كده بتخافي إنك تعلّي صوتِك أو كده، بس في الغ عادي ممكن تحكي له مثلًا مشكلة مضايقاكِ والَّا كده والَّا لأ أنتِ امم يعني إيه بتحبي تتك تتكلمي مع مامتِك أكتر؟ أو أو تش أو تشتكي لها أو كده؟
إمم. اسأل. هو أنا مع ماما هاعرف أقول اللي جوايا أكتر، مع بابا لازم أصيغ الكلام بقى إن أنا إيه واحدة هادية، وعاقلة، <chuckles> وبتتكلم بقى واللي هو أنتِ عيلة لسه بتتكلم، فاللي هو لازم أتكلم إيه بطريقة بقى إن أنا باحسب اللي هو المواضيع بسهولة.
آه. لازم تفكري بقى، آه. إمم. بتبقي واخده بتبقي واخده بالِك شوية يعني آه، مش قولي قولي لي.
آه، لكن ماما هاقوم قايلة كل اللي جوايا. اللي هو ده حصل كذا، وكذا، وكذا، وإزاي وما يقولش إزاي، وك خالص ما بافلتروش أصلًا يعني ممكن أقول كلام ما ينفعش يتقال قدامها بس اللي هو خلاص بقى دي ماما يعني <chuckles> هتعدي لي. يعني فاكرة في مرّة كنت متخانقة خناقة كبيرة أوي مع جوزي، وخناقة اللي هو هي بن هي هي أصلًا كانت سبب الخناقة تافه، بس الموضوع كبر بسبب طريقة كلامي برضو، يعني أنا أما بف باجي ساعة الخناقة دي بالضبط. واللي هو قُلت كلام ما يتقالش أصلًا، بس تمام. فأنا قمت قايلة له والله لاسيب لك البيت، وما اعرفش إيه وكده. وبابا عنده حتّة اللي هو طالما جوزِِك ما يعرفش إنِك نازلة ما فيش حاجة اسمها تنزلي من غير إذنه، لو إيه ما فيش حاجة. آه، فاللي هو أنا جهزت شنطتي، وأنا خلاص أنا جهزت الشنطة وقاعدة استفز فيه إن أنا هاسيب له البيت، فأنا م خلاص يعني أنا كلمت
آه. ما بتفكريش في الكلام. إمم. عادي، آه. طب قولي لي بقى بت آه كنت لسه هاقول لِك قولي لي خناقتِك. اللي هو اتعصبتوا برضه وكده، وزعقتِ، و آه. إمم. آه، لازم بإذنه يعني. آه، أنتِ مستنية بقى آه، مستنية بقى مثلًا يقول لِك اقعدي، لأ، ما تنزليش والَّا حاجة. <chuckles>
ما هو أكيد ما قاليش كده، فاللي هو فضل قاعد اللي هو تمام، يعني شايفني أنا رايحة جاية أحط الهدوم ولا عبّرني، أنا اللي هو طب أدي الطرحة <giggles> طب أدي الشنطة بتتقفل، طب أي حاجة <giggles> فرُحت لبابا طب أي حاجة <chuckles> وأنا أصلًا ما هاصدق <giggles> فكلمت بابايا قُلت له: "بابا أنا متخانقة معاه، وما وأنا هاجي أقعد عندكم،" وما أعرفش إيه. قال لي ما تجيش عندنا إلا لو هو قال لِك انزلي ما ما تيجيليش وأنتِ ما وكده ما فيش حاجة اسمها كده آه.
آه. آه. <giggles> <giggles> طب اقعدي طيب، طب اعزم عليّا عزومة مراكبية طيب أي حاجة. آه، آه. إيه ده؟ للدرجة دي؟ يعني أنتِ بتقولي له أنتِ أنتِ أنتِ متضايقة أصلًا ومتخانقة وكده، وقال لِك لأ يعني لازم لازم تستأذني الأول.
آه، هو عارف أصلًا كان عارف سبب الخناقة، فاللي هو ما تيجيليش إلا أما يكون في سبب، ما طالما الاسباب دي
آه، هو عارف إن السبب ما ما فيش سبب أصلًا يعني، حاجات تافهة يعني.

بُص هو الفكرة إن أنا لمّا بكو أنا أنا بصراحة لمّا أكون متضايقة، أنا ما باعرفش أحكي لأي حد في الدنيا غير ماما وبابا. بس بقى طريقة ال يعني طريقة إن أنا أحكي لهُم دي، هي اللي بتختلف، هي اللي بتكون المشكلة هنا. <chuckles> إن أنا باتكلَّم مع ماما ما أنا باتكلَّم مع ماما كإن ماما حرفيًا صاحبتي، وكأن أنا يعني ليَّ حق إن أنا أعلِّي صوتي وأزعَّق. هي بتبقى مقدِّرة ده، بس هي أكيد بتزعَل في وقت، اللي هو بابقى م مُتخلِّفة في طريقة كلامي.
إمم. ليه، بيحصل إيه؟ دي حاجة كويسة. إمم. كنتِ هو أنتِ الطبيعي إنِّك بتتكلمي مع صُحابِك إن أنتِ بتعلّي صوتِك وكده والّا إيه؟
لمّا أكون متضايقة ما باشوفش قُدّامي، <chuckles> بأكون بالَوَّش في أي حاجة. خالص خالص، وباحِس إن أنا بابقى متعصِّبة جدًا، فممكن أقول أي كلام وأنا لا أقصد الكلام اللي أقوله ده نهائي، نهائي فعلًا.
إمم، ما بتعرفيش تفرّقي. إمم، يعني واللي هو لو لو حد ما يعرفكيش بقى أو كده، ممكن يعني يزعل منِّك بقى، يتضايق، يتخانِق معاكِ أصلًا.
بالضبط، وبالذات إن هُم أنا هأبقى عارفة إن ماما أكيد ماما ما تستاهلش منّي كده. بس هي الوحيدة اللي هتسمعني.
أكيد طبعًا. إمم.
ما هي الوحيدة اللي ه يعني هتتقبَّل طريقة الكلام الجميلة دي. فب يعني ب بصراحة بتوصَّل لمراحل مش لذيذة، بس أنا ما أعرفش أستغنى عنها يعني، ما أعرفش أستغنى عنها في أي حاجة. لدرجة إن إحنا م هي ممكن بتقفِل السكّة في وشِّي حرفيًا، وأنا أرجَع أكلِّمها تاني، واللي هو: "أنتِ بتقفِلي السكّة في وشِّي؟ طب باقول لِك بقى يا ماما." <laughs>
طب أنتِ إيه ده للدرجة دي؟ <chuckles> اللي هي ال بت ب بت بتزهق منِّك <chuckles>
بتزهَق فعلًا والله، بتوصَل لمرحلة إن هو هُم أصلًا ساعات بيوصَلوا لمرحلة كده، اللي هو مش عايزة أعرف يعني، "يا ريت ما تكلِّميناش، <laughs> يا ريت مش عايزين نسمَع.". آآ، بتبقى ساعات بتخلَع من آه طبعًا، يا نهار أبيض! جدًا. باحِس إن هو يعني أي حاجة أصلًا بتحصَل في يومي أنا لازم هكل "ألو ماما أنتِ عارفة حصَل إيه؟" لدرجة إن هي ساعات ما عادِتش بتُرُد، اللي هو آآ، آآ
إمم. أنتِ بتزهقيها بقى. إمم، طب أنتِ آه، أنتِ بت أنتِ بتحكي لها بقى على يومِك بالتفصيل وكده، بتحبي تُقعُدي تحكي.
آه، يعني حصَل حاجة في الشغل، "يا ماما ده المدير عمَل كذا، وإزاي يعمَل وإزاي يسوِّي"، فاللي هو "يا ستي والله معلش."
إمم. إمم. اح شايفة إن أنتِ قاعدة تفضفضي بقى.
آه، واتخانِق معاها كأن ماما هي السبب يعني، طب: "أنا مالي بتزعقي لي أنا ليه، ما تروحي تزعَقي ليه هو." باحِس إن هو لأ، أنا ليَّ الحق الكامل إن أنا أزعَق لهُم يعني، مش عارفة، باحِس كده.
وهي ذنبها إيه صحيح؟ آه.

آه، فأنا بقى اللي هو لازم استفزَّها، باحِس إن هي وبالذات بقى لو كلَّمتني بطريقة هادية، يعني مثلًا ابقى جاية ليها في مشكلة كبيرة وهي تقول لي: "يا حبيبتي عادي." ض هي ماما دايمًا شايفة إن الحياة كلّها كده.
آه، اللي هو اللي هو شايفة اللي هو شايفة إن أنتِ ح اللي أنتِ مشكلتِك دِيّة أو أو ال أو ال الضيقة اللي أنتِ فيها دي حاجة عادية، أنتِ مكبرة الموضوع يعني، تقول لِك أنتِ مكبرة الموضوع مثلًا.
أيوه يعني، أنا بجد كنت متضايقة من حاجة جدًا، وأنا بالنسب هي عارفة إن المشكلة كبيرة، وعارفة إن المشكلة بالنسبة لي أصلًا يع يعني أكيد مزعِّلاني جدًا.
إمم.
وهي ماما بتتكلَّم على أساس إن يعني عادي، في ناس كتير أوحش في الدنيا، وإن في ناس تعبانة، وفي ناس عندها مشاكل وبتاخُد أدوية. فأنا بقى اللي هو أنتِ بالضبط، فأنا اللي هو قُلت لها: "هو أنا لازم أكون في أوحش حالة في الدنيا عشان تحِسِّي ب" قُمت قالبة بقى الموضوع بخناقة بقى، إن أنتِ أصلًا مش حاسّة. مع إن أنا عارفة إن هي بتقول لي ده أصلًا وهي هي بتحاول تهوِّن، يعني مش هتقول لي
وأنتِ أحسن من غيرِك بقى وكده. إمم. وممكن وممك وممكن ومنك وبرضه ممكن يكون معاها حق على فكرة يعني، والّا إيه؟
أنا ما أكيد هي معاها حق، بس هي بتحاول تهوِّن، وأنا بالنسبة لي أنتِ بتهوِّني، أنا بابقى عايزاها تقول لي: "آه يا حبيبتي أنتِ حالتِك أوحش حالة في الدنيا، أنا حاسّة بيكِ"، عايزاها تهوِّل معايا المواضيع.
إمم. آه آه، عايز عاي عايزاها عايزاها تطبطب عليكِ بس يعني. اللي هو تسمعِك وتطبطب عليكِ وتقول لِك وتقول لِك معلش و <chuckles> وكده وما تقولكيش لأ الموضوع صغيّر.
آه، عايزة تعيش دراما كوين. لكن كلام بقى نظريات وعقل ده ما ما بيجيش معايا سِكة، ما عشان كده يعني يعني يمكن بابايا لو اتكلَّمت معاه، بابايا عاقل أوي.
إمم. أنا كنت لسه هاسألِك على على على باباكِ، أنتِ بتعملي نفس الأسلوب ده مع باباكِ مثلًا، أو لمّا بتيجي متضايقة بتحبي تتكلمي معاه أصلًا والّا لأ؟
يا نها لأ طبعًا. أنا أصلًا ما أقدرش أ أعلِّي صوتي، يعني خطو ح سِنَّه <laughs> مع بابا، أخاف، <laughs> وبالذات وبالذات إن أصلًا بابايا دايمًا يعني دايمًا، عُمره ما صوته عِلى في البيت، وما عندوش مبدأ الصوت العالي ده نهائي لو إيه حصَل. فما بيعليش صوته، فإن أنا اعلِّي صوتي في البيت هو هيقوم قايِل لي: "لمّا تع تعرفي تتكلَّمي ابقي تعالي." فهو أصلًا مش هيسمَعني.
<chuckles> كويس. <chuckles> آه، اللي هو مش هيسمعِك أصلًا يعني.